Ciao. Senti, avrei bisogno di parlare con te perché, mhmm, diciamo che è successo qualcosa di molto bello che aspettavo da molti, molti anni. Sabato ho preso finalmente la cintura nera in karatè tradizionale e <sighs> Grazie! Ehm, e quindi, ovviamente, sono felicissima, per comunque, sono stati anni e anni di duro lavoro. Allenamenti, lacrime, pianti, botte, fratture, lussazioni, uhm, vabbè, lasciato tralasciando che poi, tra l'altro, settimana scorsa avevo l'influenza, quindi mi son fatta praticamente l'esame con quello che rimaneva della della mia influenza. Infatti, non ero proprio in formissima, però ci so riuscita. Ehm, la cosa è che adesso, ovviamente, entrando a far parte delle cinture nere, ehm, ci si aspetta da me che io, ehm, inizi proprio ad allenare, diciamo, gli altri, cosa che prima già facevo come cintura marrone. Però, sai, insomma, ero sempre: "Vabbè, son cintura marrone, ci son le cinture nere". Ehm, è un po' come quando sei adulto, ma hai bisogno degli adulti premium no, in certi casi. Eh beh <laughs> e allora vai a cercare la cintura nera e dice: "Aiuto". Però questo caso, adesso, la l'adulto premium sono io! Cioè, son cosciente che ci sono sempre i gradi superiori, però, ecco, forse adesso ci si aspetta da me che, mhmm
Bene! <chuckles> Sacrificio. Mh-mh. Certo, sì.
che io sia più autonoma. La cosa è che io, da gennaio, seguirò poi un corso, che finirà circa a maggio, giugno, per diventare coach per i ragazzi del para-karatè. Perché? Perché io stessa sono un'atleta del para-karatè. Ehm, ho una disabilità, son stata comunque esaminata secondo i criteri dei normodotati, a prescindere, ehm, perché l'ho richiesto. E ehm, e e niente. Quindi mi aspetta tutta questa nuova avventura. Però, somma, ehm, mi han detto: "Ah, da oggi avrai nuove responsabilità". Sì, ho capito, però, ehm, diciamo, sono un po' in palla, diciamo. Martedì si sta avvicinando, perché è domani e io sono qui che sono un po' in ansia, ecco.
Mh-mh. Certo, certo, guarda, comprensibilissimo. Ma in io innanzitutto vorrei farti le congratulazioni per aver raggiunto questo traguardo, e in generale, per il cammino che stai intraprendendo, perché, ehm, eh, tanto di cappello, insomma. E poi, ovvio, certo, quando si raggiungono, ehm, livelli più alti, ci si aspetta ovviamente nuove responsabilità, nuovi ruoli e nuove mansioni, quindi normale sentirsi anche un po' spaesati. Ma adesso vediamo come risolvere, no, questa cosa. E, per te pre sen farti sentire anche più preparata già in vista di domani. Innanzitutto, ehm, sì, tu, diciamo che assumi questa versione "premium" no ehm, ma ti chiedo, sai già se ci sono tante differenze rispetto alla tua ruo al tuo ruolo precedente? Al di là, magari, se di di responsabilità o insegnamento?
Grazie. Mh-mh. Beh, comunque è probabile che mi venga venga affidato un gruppo di bambini. Ehm, adesso non so esattamente di che età. Normalmente i bambini nos i bambini che si allenano con noi vanno da minimo 6 anni ai 12, poi dai 13 in poi si allenano già con gli adulti, ovviamente, perché hanno un altro diciamo, un'altra forza, fisicità, eccetera. E e quindi proprio io son terrorizzata di trovarmi davanti ai miei Minion, come ormai li ho soprannominati e che ci si aspe anche le cinture marroni, che mi guardino e mi dicano: "Embè ora cosa facciamo?".
Mh-mh, certo. <chuckles> <chuckles> Okay, okay.
E somma, ho paura di fare una figuraccia, ecco, quindi
No, va bene, ehm, su questo adesso, vediamo di di far luce, comunque. E, senti, poi, uhm, tu hai mai assunto, comunque sia, ehm, un ruolo, ehm, decisionale nella tua vita, al di là, magari, del karatè, così, però, ehm, ti sei mai ritrovata ad ad assumerti delle responsabilità decisionali?
Ah, beh, sì, sicuramente. Cioè ho la mia azienda, comunque, ehm, ogni tanto assumo anche persone, sono freelancer però ogni tanto assumo persone, magari se devono fare dei lavori, ehm, proprio nello specifico che io non sono in grado, tipo, non so, magari qualcosa che riguarda proprio la salute del mio sito web, piuttosto che lavori di grafica, ehm
Okay.
somma controllo degli iscritti, eccetera, ecco.
Chiaro, chiaro, chiaro, quindi diciamo che un po' di esperienza ce l'hai, però, ehm, ovviamente non proprio su quel settore specifico. Però, a livello di responsabilità qualcosa abbiamo, ehm, assorbito. E
No, è che poi poi per per tragedia comica, cioè, io di mestiere faccio la tutor. Cioè, letteralmente il mio lavoro è di insegnare alla gente le cose, quindi però nelle materie letterarie, quindi inglese, italiano, uhm, spagnolo, eccetera. Sono anche iscritta all'università con lettere, però, ecco, è proprio questa cosa di, mhmm, trovarmi perché di solito ho a che fare ehm, tra i miei alunni, vabbè, ce n'è una che ha 5 anni, ma c'è sempre la mamma presente. E poi, in generale, partono un po' dalla quarta, quinta elementare, arrivano poi fino all'università. Però, quando ti trovi davanti, magari, e una decina di bambini, di un'età compresa tra i 6 e gli 8 anni insomma controllarli tutti, ehm, è diverso, somma.
Okay. <chuckles> Mh, okay. Sì, sì, sì, sì. È diverso anche, poi, più particolare. Va bene, va bene, comunque questa aggiunta, ehm, ti rende ancora più audace, quindi ancora complimenti. Ad ogni modo, ecco, per prepararti già domani, uhm, e in generale, no, a questi nuovi ambienti, ehm, ti dico
Grazie.
quello che ti potrei già suggerire, perché tu, mhmm, mi sembri una persona molto in gamba, quindi saprai già come prendere la situazione in mano, però per ovviare anche questo timore, ti dico solamente una parola, innanzitutto: osservare. Tu inizia a guardare, a percepire il nuovo ambiente, no, perché ve a livello fisico può essere lo stesso, però, ovviamente, a livello astratto e percepito, può essere diverso. Inizia a cogliere ogni minimo dettaglio che ti circonda, e cerca di approfondirlo, farlo tuo, no, come hai fatto in tutto il tuo percorso di addestramento, di, ehm, ne culturale insomma, no? Ehm, ascoltare, quindi, ehm, fare domande, chiarire ogni singolo punto, ogni singolo dettaglio. Questo ti aiuterà, ovviamente, ad avere uno schema completo, e quindi, di conseguenza, non avrai nessun timore a muoverti, conoscendo ogni singola dinamica e caratteristiche dell'ambiente che ti circonda.
Mh-mh. Esatto. Mh-mh. È vero. È vero.
Poi, e ecco quella delle domande, quindi, è sicuramente importante. Inoltre, cosa che anche qui dubito proprio che ti manchi come qualità, sai di solito, anche l'umiltà quindi essere cordiale, disponibile, e sebbene si cresca in una scala gerarchica avere sempre un mentore di riferimento sono tutti aspetti che ti permetteranno di muoverti proprio in maniera solida, sicura e fiduciosa di te stessa.
Ah no, quello sì. C'era il mio coach, infatti, e faceva parte anche lui della c'erano 4 cinture nere di gradi alti, stan parlando 9, se ehm, nono, settimo, ehm, quinto e quarto dan. Il quarto dan è il mio coach, fatti io l'ho abbracciato quando ho passato l'esame e o detto: "Io senza di te non cioè, non ce l'avrei mai fatta." E mi fa: "Dai che adesso inizia la parte divertente." Io: "In che senso?" Però s'è messo a ridere e se n'è andato e io: "Ma" <laughs> adesso aspetta un attimo!
<chuckles> Capisco, capisco. <chuckles> Ma guarda, in realtà, sai che ti dico? Che credo proprio abbia ragione, perché, ehm, ti fa strano sentire, no, che divertente possa essere un po' ambivalente come termine, però effettivamente è così, proprio perché tu ti senti un po' in soggezione, vuol dire che sarà molto emozionante come avventura, perché se non lo sarà, eh, allora vuol dire che tu non provavi niente, cioè, eri indifferente, impassibile e allora no, non sarà stata né divertente né emozionante. Il fatto che ti senti così, implica proprio il contrario. Te lo assicuro.
<smacks lips> Hai ragione. E come dovrei affrontarla su un piano lavorativo, invece? Perché poi quando, e ehm, prenderò il mio diploma come, ehm, coach per m allenatrice, proprio per ragazzi nel karatè con disabilità, ehm, come dovrei affrontare questa nuova avventura? Perché proprio non ho
Eh, allora, ehm, sostanzialmente ne secondo gli stessi canoni, no? Quindi, ehm, sempre impara perché quando si dice: "Non si smette mai di imparare", è vero sostanzialmente, no? Quindi, ehm, ogni giorno tu vedilo come un'opportunità per imparare cose nuove sul tuo nuovo sul tuo nuovo ruolo, no? Non come se tu fossi in difficoltà o incapace, al contrario, totalmente il contrario. Ogni giorno c'è la possibilità di imparare qualcosa di nuovo e di migliorare, no? Perché non è che l'esame, ehm, sarà ogni giorno. Ci sarà l'esame, sì, domani insomma, eh. Però, una volta che l'hai passato, basta, ogni giorno ti servirà, appunto, per approfondire aspetti che non sapevi, se ti imbatti in qualcosa di nuovo, ah, a posto, la assumi come nuova come, insomma, mhmm, una nuova conoscenza e la rie sarai in grado di riutilizzarla la volta successiva.
È vero. Mh-mh. Va bene. Guarda ti ringrazio moltissimo, perché già parlare con te mi ha fatto sentire meglio. Mi sento rincuorata e sicuramente più propositiva per quello che sarà domani, che sarà un po' il mio debutto, come cintura nera, al dojo, quindi grazie di cuore.
Andrà tutto bene, ne sono sicuro ed è stato un piacere avere questa conversazione con te. Buona fortuna!
A presto.